Oh, berarti kalau pagi itu Kakak makannya apa, malam makannya apa, untuk tetap merasa kenyang tuh sampai, eee, untuk aktivitas tetap kenyanglah ibaratnya gitu, nggak nggak laper?
Betul, kalau kalau pagi biasanya aku makan telur rebus 2, ya kan. Terus kemudian aku juga tambahkan misalnya dengan roti, tapi roti biasanya entah pake meses atau pake selai gitu ya, kan bisa selai strawberry atau selai, eee, blueberry gitu kan. Nah terus makan siang kan kebetulan dapet dari kantor catering kan. Nah, biasanya itu baru aku makan full nasi atau enggak aku biasanya makan, eee, setengah doang tergantung dari, eee, lauknya. Jadi kalau lauknya cukup, eee, banyak, ya kan aku tuh orang yang tipikal makan itu adalah bergantung sama lauk, kalau lauknya udah habis aku berhenti makan nasi.
Mhm. Mhm. Iya?

Oh ini berarti, eee, posisinya nggak bareng sama orang tua ya? Udah udah pisah ya? Maksudnya udah pe beda rumah gitu ya? Oh. Oke oke, berarti kalau pas bareng sama orang tua tapi orang tua ini enggak, pernah enggak, apa namanya, kayak, eee, kena eee, ngasih, apa namanya, tanya ini, kenapa sih nggak makan nasi, gitu. Kenapa sih harus, apa namanya, jaga, gitu, ada enggak sih? Kalau orang tua kayak gitu?
Iya, beda rumah, betul. Eee, ada, dia nanya, eee, cuman gini, kalau kalau aku sih tergantung lauknya ya, jadi, eee, biasanya kalau ibu aku masak masakan enak misalnya kayak udang, eee, balado pete gitu ya, itu tuh nggak mungkin kita nggak nambah nasi itu nggak mungkin karena itu enak banget kan. Sama tadi yang semur daging terus karena semur dagingnya kan pakai cabai rawit lumayan pedes kan lumayan enak ya. Nah, itu juga pasti tambah nasi, nah, cuman ak kita bilang tuh kalau hari-hari tuh, "Enggak, kita nggak makan nasi sebanyak ini," ya kan, biasanya kan kalau aku tuh tipikalnya gini, aku tuh makan nggak pernah kayak langsung misalnya berapa centong, gitu ya, enggak! Aku tuh makan biasanya kalau lauknya enak, mulai dulu dengan 1 centong, iya kan. Nah, nanti kalau lauknya masih ada, nambah lagi, jadi aku lebih ke arah kayak tadi aku bilang, banyakan proteinnya kan, jadi, nasi itu harus mengikuti protein, kalau menurut aku. Nah, jadi kalau proteinnya masih ada ya biasanya nambah kalau enak, tapi kalau enggak, ya udah stop, eee, cuman banyakan, ambil lauknya daripada nasinya. Nah, kita bilang juga ke ibu kita bahwa, ya kita udah makin tua kan, nggak mungkin juga tuh makan terlalu banyak kan, jadi nanti nggak bisa menikmati makanan yang lain kalau terlalu banyak makan. Gitu.
Mhm. Oh, oke. <chuckles> Heeh heeh. Mhm. Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Oke. Oh. Oh, benar benar. Tapi kalau, Kakak, ini pern eee, kalau, Kakak, kan karena memang usia sudah, eee, mungkin kan merasa bahwa, "Oh, usia sudah mau 40 nih, harus jaga kondisi, jaga fisik," gitu kan ibaratnya kayak gitu kan, pola makannya juga harus diatur. Nah, itu ada nggak, maksudnya m eee, alasan lain misalnya dulu pernah, eee, apa namanya, berat badannya berlebih, akhirnya, Kakak, mulai untuk, eee, sadar, "Oke, harus ngontrol ngontrol nih porsi makannya," kayak gitu atau gimana Kak?
Betul. Iya. Eee, enggak sih, jadi, eee, aku tahu kalau misalnya gini, kan karena papa aku punya riwayat gula ya. Nah, kalau kalau gula itu kan nurun semua anak perempuan. Nah, makanya dari situ, jadi pas kan jadi kejadian itu kenapa kita semua bertiga itu mulai sadar sama pola makan, itu pas papa kita meninggal, nah, papa kita tuh meninggal papa aku tuh meninggal di e eee, waktu aku SMA kelas 3 kan. Nah, itu tuh kita jadi berubah hidup yang tadinya, eee, aku sih kasih tahu, waktu aku kecil ya. Makanan kita tuh nggak bener. Jadi, hampir setiap hari kita makan, eee, makanan cepat saji, ya kan, jadi kayak burger McDonald's, KFC burger, terus ayam terus kemudian hampir setiap hari kita minum Coca-Cola berkerat-kerat.
Oh, oke. Mmm. Mmm. Mhm. Mhm. Iya, KFC ya, oke.